Guarda, oggi volevo parlare con te di un tema caldo, no, scottante se vogliamo, che al giorno d'oggi è, ehm, particolarmente presente nelle nostre vite. Infatti, ehm, mhmm, volevo chiederti, ehm, per quanto riguarda la privacy sui social, no, ecco, tu come la controlli senza stare ad impazzire?
Certo. Mh-mh. Mah, la controllo, diciamo, facendo attenzione, diciamo, principalmente. Vabbè, io devo dire che ci sono alcuni social co sui quali ho un ho un profilo, diciamo, il mio profilo, altri social dove preferisco avere dei profili sotto un avatar, perché, bah, mi mi sento un po' più un po' più libero, un po' più un po' più così. Ehm
Mh-mh. Okay. Ma con un avatar intendi che è un profilo diciamo un po' più riservato, nel senso che non devi mostrare dei dati?.
Sì, no, avatar nel senso che non ci sono col mio nome col mio nome col mio nome reale, perché preferisco, no anche perché sui social dove sono col mio nome reale, principalmente per esempio Facebook, lo utilizzo, no, per fare per ri magari, ecco, i io s c'ho una certa età, e q io su sei su Facebook ho trovato amici amici, compagni di scuola di tanti tanti anni fa, ho trovato che a sono ancora al mondo, sono ancora <chuckles> sono finiti magari in America, son finiti di qua, sono fini hanno famiglia, hanno cose <chuckles> e ho vi ho trovato
Okay. Mh-mh. Ah, ma dai. Eh, sì. <chuckles> Sì. Quindi è sempre bello insomma anche ritrovarsi in contatto
E beh sì, quell'aspetto lì eh sì, vedi una persona dopo decine e decine di anni, c cioè è irriconoscibile. Qualcuno è riconoscibile, devo dire, qualcuno lo riconosci, qualcuno non non, dici: "Se lo incontrassi per strada, ma non non non avrei mai più pensato che che è lui." E quindi, insomma e su quelli, insomma, c'ho però su quei so su quei social lì io tendo a no somma, a non condividere per esempio idee politiche, certi tipi di commenti, certe preferisco stare un po' più sulle mie, ecco, perché mi rendo conto
Sì, sì. Cer Mh. Eh ma sì, dim Mh-mh. Con un basso profilo diciamo.